Интересно попробовать, потому что, кстати, я вот так вот научилась пользоваться консилером. Я вообще никогда у мя не стояла. Я вообще а ас особо не крашусь, вообще оче редко. Э, но вот, они мне прислали, и я уже, наверно, не знаю. Этот пробник. Он везде со мной, потому что это так удобно оказалось, и это н вообще незаметно. И, н ну, то есть вот сработало, вот да, для меня, кстати, я давно заказывала. Когда-то давно тоже сидела на этой подписке.
Да. <chuckles> Да-да-да. М. Да, да-да-да. Да. Ну, здорово, здорово. Ну, здорово же. Здорово. Мгм. Нет, это здорово. А вы, получается, тож назаказывали, э, ы тогда ещё не было разрешений.
Я заказывала да, очень давно, а вот у меня до сих пор остался еще. Уж даже не помню название компании, а вот консилер их вот до сих пор со мной. Я не знаю, может, у него уже с срок годности вышел, но мне так нравится и он не заканчивается.
Да-да. Да-да-да. Ну, здорово. Я тоже так вот эти вот средства, которые и блеск, и румяна, и тени в одном, я тож так заказала, и вот до сих пор пользуюсь уже несколько лет от от этой же компании. Вы мы же так тоже не любим с косметикой экспериментировать, поэтому когда вот вы <laughs> Вот.
Мгм. Мгм. Классно. Вот. Да. Мгм. Я тоже я очень я во-первых, у мя нет на это время. Во-вторых, поэт найти, подобрать. Э, я, например, боюсь этих магазинов, потому что я не знаю, ну, как бы, я не знаю, там, м, зайдешь, там начинают непонятно что тебе давать, в результате ты приходишь, потратила много денег, ничего те не подошло.
Да. Да, я с ним согласна. Да. Да, да.
Как-то это а вот, вот этот а вот этот вариант классный, кстати. Да.
Да, особенно, вот знаете, вот в тему алгоритмов мне нравится, когда это что-то не не товар не товара какого-то касается, а когда ты какую-то новую тему изучаешь, особенно не на своём родном языке, и он тебе подбрасывает, подбрасывает и подбрасывает идеи. То есть я вот в этом месяце мне там тема одна, а, ну очень интересная для меня появилась, которая, вообще, даже не задумывалась никогда. И это именно, вот дан да, ее надо именно на английском, э, изучать, потому что она касается США. Ну, то есть и вот мне постоянно эти алгоритмы теперь подбир я так рада, потому что я не знаю, где бы я это всё искала сама. <laughs>
Так. Да. Да, класс. Мгм. Мгм. Так, и щас вот Мгм. Так. Кст кстати, да, я тоже. Я, а, допустим, там, я не знаю, занимаешься ты там, ам, д з зы загуглила там однажды какое-то заявление, да, в м, по иммиграционным делам. И вот я так и нашла адвоката, я помню, потому что, мне начали в ленту все вот эти вот их там прямые эфиры какие-то предлагать. Потом, значит, а, и так я начала читать, и я уже как бы даже это, расслабилась в этом плане. Я знаю, что <chuckles> соцсети мне начнут щас подкидывать больше, больше, больше информации. И я даже иногда специально не тороплюсь принимать решения, и с кем-то там заключать контракт, или тот же самое покупку совершать какую-то импульсивную. Потому что я думаю: "Щас посмотрим, как оно пойдёт". <chuckles>
Да. Мгм. Да, да-да. Мгм. Ну да. Мгм. А <chuckles> здорово! Да. Да. Да-да-да. Да. Ага, я с вами сог да, то же самое то же самое, но главное, вы знаете, что вам потому что вот, э, м, с адвокатом, конечно

Постоянно. Вы знаете, я уже даже настолько привыкла, что я, допустим, даже в "Озоне" в "Амазоне" что-то, да, там, ам, ищу, я не знаю, какой нибудь lash lift, да, там для ресниц, какое-нибудь средство, и я его кладу в корзинку и не заказываю. Знаете почему? Потому что у меня будет вся лента, а, будет пестрить в приложениях, и я знаю, что я толь у меня стоит 1 продукт положить сюда, мне даже искать ниче не надо. У меня вся реклама, всё мне будет про блогеры будут с этим. <grunts>
Да-да-да. Мгм. Да. Мгм. Да. <laughs> А. Да. О. <grunts> Да я <grunts> но я вам скажу, что, даже если вы не положите в корзину, если вы просто в поиске вводите это слово, по идее уже у вас вся лента будет в этом, потому что, вот как я замечаю, как я только ввожу даже в поиск там какую-нибудь пудру, потом со всех сторон на меня сыпется какая-то там пудра, похожая или эта. Вот со всех.
Так. Да. Так. Класс. Ну ну вот. И я поэтому даже сразу не совершаю покупку, потому что я знаю, что, возможно, я найду что-то лучше. То есть мне щас посыпется со всех сторон информация, я уже жду, то есть я уже привыкла. Ну, даже уже как-то, знаете. Акастомизировалась, что щас искусственный интеллект за меня там начнет мне что-то предлагать, там брокеров, э, блогеров с, э, рекламой, да, или там какое-то ещё.
Да. <chuckles> Да. Да-да. <laughs> Уже сама на нём. Да, да-да-да. Ну да. Да, ну, э это для вас вот полезно. Ну, ф кстати, да. <tsk> Я его тоже я люблю, знаете, вот эти вот, э, косметички, которые с тестерами заказывают, вот, по ра по разным странам. Вот, ну, типа да, вот такие вот, вы знаете, какие это компании. И вот я я знаю да, вот я недавно возобновила, вот опять заказала то, что я, ну, давно заказывала, потом да, да-да. Да, да-да, да. Да, и она известная, ну и она известная компания такая 1. Так я не знала, что еще они есть. Так вот, я, а, заказала 1 раз, так столько я мне кажется, их сотни. Просто со всех сторон на меня щас сыпятся вот эти вот компании, со всех. <laughs>
Да, да. Так, камп Да, я слышала об этом, да. Подписка, да, там подписка, по-моему. Тебе раз в месяц приходят там разные косметика. Я слышала. Там много. Мгм. Да, да. Есть я слышала, что есть прям очень какие-то классные, даже люксовые какие-то. Люксовую косметику, люксовые бренды будут тебе присылать. И на самом деле стоимость этой косметички, если посчитать, э, получается даже дороже, чем твоя подписка. То есть там прям вот
Да. Да. Да. Ну, конечно, конечно. Просто в
бывают классные прям блески для губ, крема там да, зависит от компании, наверно, да, там?
Да. Ну, вы же просто там там проблема, ну и проблема, и прелесть этого в том, что вы-то не выбираете. То есть вы сначала проходите там анкетирование, свой там цвет кожи, там то-то-то, то-сё, цвет глаз. И и, а, вы не выбираете да, и вы не выбираете, что будет в косметичке. Они уже под это всё то есть, я обычно с 1 косметички, ну ну, 1-2 продукта использую. А если их там 5-6 да? Вот, ну, попробуйте, это интересно.
Мгм. Да, типаж. Мгм.